Du, ich muss mal irgendwie 'n bisschen was loswerden oder vielleicht dich auch eher um Rat fragen. Vielleicht kannst du mir da helfen. Ich bereite mich ja auf einen ganz großen Wettbewerb vor, der ist nächstes Jahr im ja, im Sommer etwa, im Juni. Und, äh, das ist 'n Half-Ironman und, äh, ich bin jetzt so, dass ich sage: „Ich muss ich muss eigentlich irgendwie jeden Tag trainieren“ und ich habe 'n Trainingsplan und der sagt eben auch: „Ich muss jeden Tag irgendwie trainieren“, also, der gibt so 1 Tag Ruhe vor. Und das mache ich jetzt auch und, ähm
Mhm. Mhm.
also, das sind jeden Tag irgendwie so schon so, ich würde mal sagen, 1,5 bis 2 Stunden, die ich die die rein Training, also, schwimmen, laufen und, äh, fahrradfahren und dann macht man natürlich noch so 'n bisschen Kraft und dann willst du natürlich auch dich noch so 'n bisschen ausgleichen, dass du deine Muskeln nicht überstrapazierst, also, auch noch mal so auf die auf die Rolle gehen, also, Backroll, dass man so seine Muskeln wieder so 'n bisschen massiert. Und, äh, alles zusammen mit dem wohin fahren, mit, äh, Nachbereiten, das sind schon so 3 Stunden am Tag, die da wirklich bei weggehen und das zusätzlich zur Arbeit, muss ich jetzt sagen könnte doch Probleme bereiten, aber ich ich will das halt unbedingt. Also, ich will wirklich so viel machen wie möglich und, äh, habe aber grade das Gefühl, dass dass das irgendwie alles nicht so richtig aufgeht, dass ich mich da überfordere.
Mhm. Also, erst mal ist es ja total beeindruckend, wenn du da den Halb das ist 'n Halbmarathon, ne, ähm, den du dann Half-Ironman, ja genau. Ähm, wenn du den, ähm, angehen möchtest, also, das ist ja also, es klingt nach 'nem sehr, sehr großen Ziel auf jeden Fall. Und es ist auch total verständlich, dass du sagst: „Okay, auf der einen Seite willst du total viel dafür trainieren und auf der anderen Seite, ja, überfordert dich das quasi schon geradezu.“ Ist das denn bei dir so, dass du bereits schon Erfahrungen in diesem Bereich gesammelt hast? Also, bist du schon mal so was gelaufen und, ähm oder hast du was schon mal bist da schon mal angetreten oder hast auch vergleichbare Veranstaltungen besucht?
Ha Half-Ironman, ja, also, 'n äh, also, 'n